Beh sì, sì. Potrei farlo più o meno, anche se comunque ho sempre è sempre stato cioè vabbè, da bambino ascola comunque tante cose anche senza volerlo e adesso le ascolto tante cose volendolo, quindi comunque sono molto aperto mentalmente. Però sicuramente posso posso collegarti magari quando ero più piccolino molto, quindi, pop. Poi crescendo, e fino a fai al almeno alle alle elementari, inizio medie invece ti direi più rap, che era proprio il periodo d'oro tipo do dove era arrivata il rap e trap in Italia e quindi c'era molto questa questa questa nuova questo nuovo genere, che poi quando ho finito le medie praticamente ho smesso totalmente di ascoltare. E poi da dalle medie in poi musica elettronica.
Mh. Mh-mh. Ma anche rap italiano o solo americano magari?
No, no, italiano di base, cioè comunque italiano era proprio cioè, mhmm, con i miei coetanei in quel periodo, ehm, c era proprio quello, cioè era proprio base, andava di molto di moda. E ah, Fabri Fibra è stato uno proprio dei primi anche anni prima, cioè per ti parlo del periodo di di Sfera Ebbasta tipo, cioè quando è proprio arr è è nato Sfera Ebbasta
Mh. Sì. Mh-mh. Fabri Fibra. Mh. Mh-mh. Okay, quindi proprio trap anche oltre che tre che che rap, giusto? Mh.
no que quegli anni lì. Sì sì, esatto, più trap in realtà, però io poi non sono e cioè ero gra e l'ascoltavo perché andava molto di moda. Poi non è che non mi piacesse, però non è che sono un grandissimo fan, adesso l'ascolto molto poco. Adesso sono molto s la musica elettronica, musica indie, pop ancora, però rap mi piace di più tipo quello americano che quello italiano adess Meh, è più è più fa è fatto meglio, e anche son più bravi rapper americani di quelli italiani di base.
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Bella, è nato lì come genere, no, quindi Mh-mh.
Mh-mh. Sì, sì, quello assolutamente. Poi comunque cioè, è proprio più nella cioè adesso comunque in Italia c'è ci son delle zone in cui c'è la cultura del rap, però in America è una cosa molto più fondata, più storica, quindi. Ci sono anche più rapper e secondo me sono più anche bravi nel farlo.